Ồ, cũng tuyệt vời á nha.
Ồ. Nói chung là với mình thì, à, đây là rất là nhiều món mới, cũng fail rất là nhiều, thì làm làm mà cách, kiểu, cách, ờ, hơi bất cẩn á, cái, a, cái mật nó bị vỡ. Lúc mình làm cái mật nó bị vỡ, thế là nó ph phòi cái mật nó ra thịt, nên là lúc mà luộc cái thịt đó ra để mình ăn, tại vì, ờ, làm heo thì vẫn ăn thịt luộc của heo mà, nó bị đắng.
Ừm. Ừm. Ừm. Ô! Hơ. Ờ, ờ, nó hơi bị đắng, đúng hông? Bị ờ, bị đắng.
Đúng rồi. Nhưng mà dĩ nhiên lúc mà thanh niên thành phố không có kinh nghiệm để xử lý thịt thì, ờ, mình cũng hơi hốt hoảng.
<chuckles> Lần đầu làm vậy là là là cũng được rồi. Xử lý phèo khó lắm. Ờ, xử lý xử lý mấy cái phèo đồ khó lắm.
Lần đầu làm. Ờ. Đó, mình cũng nghĩ là, ừm, ừm, rửa thì nó hết thôi, không, mùi nó ngấm vô sẵn vô trong luôn. Nhưng mà tất cả chúng ta đều may mắn là công thức ở đâu? Công thức trên TikTok có hết.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi, có người đi trước hết.
Ừ, ch xong là
Đó, mình chỉ đi theo đường người ta thôi.
Nhưng mà cũng may là sao biết hông? Mình là, kiểu, à, thanh niên thành phố, không biết chặt gà không biết chặt gà, m heo thì làm được.
Ừm. Trời! Hông biết chặt gà mà mà về làm nguyên một cái cái cái cái nhồi ruột heo luôn. <chuckles>
Ờ. Mình chặt heo thì được, tại vì gà tại vì tức là chặt thường thì mình chặt được, phát được, nhưng mà phải con gà nó có chẻ ở giữa cái đầu cho nó đẹp á.
Ừm, ừm. Đúng rồi, chặt chặt mà để làm, kiểu, để mà để mà thờ cúng đồ á, thì nó lại khác nữa.
Mình chẻ nó bị lệch. Mà nó Là phải bẻ lên cho nó có form. Quá khó!
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm.
<chuckles> Cũng may là mấy đứa cháu ở nhà á nó lớn lớn nên đâm ra là nó dễ ăn. Cái gì nó cũng ăn hết, hông có chê.
Ờ. <chuckles> Ờ, ờ. Với lại gần hết thời gian nói chuyện rồi. Cũng cảm ơn bạn chia sẻ, a, nhiều món ăn mới lạ ha. OK.
À. OK. OK. Cám ơn bạn rất là nhiều. Hôm nay nói chuyện rất là vui, cám ơn bạn nha!
Ừm, ừm.

Ờ, thế cái lúc mà bạn, à, làm món, à, cái gì ta, bông lan trứng muối thất bại á, bạn có thử làm lại hông?
Ờ, bông lan trứng muối. <laughs> Thì, ờ, khi mà thất bại xong rồi có một cái cái kinh nghiệm luôn, một cái trải nghiệm luôn, là nên nói chung là làm thử một cái, nói chung là làm có thể chia làm hai hai hai cái khác nhau, chứ đừng có mà dồn vô hết, mình làm 1 lần một á thì làm hư một cái là nó mất hết trơn, nó uổng. Đó, thành ra là sau ngày hôm đó là phải tầm 1 tuần sau mới dám mua lại làm lại, chứ đâu có còn nguyên liệu gì để làm tiếp nữa đâu. Thì sau khi làm lại giờ thì nó
Ờ. Ờ. Mà cái đó rồi đâu có định đâu dám ăn, đúng hông?
Ừm.
Cái bị hư rồi á.
Đúng, bị hư rồi thì ăn vẫn được, ăn được, ăn như trung thu vậy đó. Ờ, mình <laughs>
À, à. Đúng rồi, không có đẹp, không có hợp thôi. <laughs>
Ờ, đúng rồi, ăn như bánh trung thu, thật sự hổng biết 2 cái nó có liên quan gì nhau hông. Ờ. Ờ, cũng cũng cũng có một cái trải nghiệm mới là ăn vị như bánh trung thu luôn, thành ra là bây giờ mình mình mình mình biết cách làm bánh trung thu luôn. Đó, thì, ờ, cũng phải đợi 1 tuần sau, ờ, phải đợi 1 tuần sau mình học kỹ lại công thức thì sau đó mới làm được, mới mới đúng, mới đúng là bông lan.
Ờ. Wow! Hai đó khác nhau. Cái đó giống, kiểu À. Ừm. Ờ, sao mà cái này giống kiểu là càng to này, bánh tổ của bên Trung Quốc á, tại vì mình có ở quận 5, xong rồi mình, ờ, có mua bánh bông lan, tức là lúc trước mình thích ăn bánh bánh bông lan trứng muối nhưng mà mình ăn ở Vũng Tàu.
Nói chung cái gì cũng phải, ơ, trải nghiệm trước, ơ, thất bại mới biết được. À. Ừm, ừm.
Xong xong rồi mình, ờ, mình thấy là, ờ, từ Sài Gòn ra Vũng Tàu để mà ăn món đó thôi thì nó nó hơi vô lý. Ờ, <laughs> mình, ờ, qua quận 5 mình tìm mua, thì, ờ, mấy cô lại hướng dẫn cho mua bánh tổ Trung Quốc, nó cũng vị nó cũng gần tương đương, nhưng mà nó to.
<laughs> Ủa, bánh tổ Trung Quốc là gì mà nghe nghe lạ vậy ta?
Ờ, nó gọi là bánh tổ, nhưng mà nó sẽ y như bánh bông lan của mình, nhưng mà cái size của nó chắc phải là 8 người ăn chứ không phải là 1 người ăn, trong đó có khoảng
Ờ. Wow! Trời trời, 8 người ăn hả?
22 cái tránh muối, 22 trái trứng muối ở trong món đó.
Ô. Wow! Ủa vậy nó bự lắm chứ hả? Vậy là nó nó nó rộng chắc tầm, ờ, mười mấy hai chục xăng hả?
Yes. Nó bự. Một, ờ, 1 vòng tay của mình á, 1 vòng tay của thanh niên cầm luôn.